كان أيّامي برضه من سَنة تانية بس في تعديلات بقى أنا كنت باخد مواد وت وسَنة أولى سَنة ح سَنة أنا كنت في أولى باخد مواد غير إن في أولى بياخدوها دلوقتي فاهم، وغيّروا حاجات كتير جدًا المهم إمم.
اهم، آه، ما أنا اتلخبطت، طب أنت دلوقتي مثلًا علمي، بتختار على طول من تانية علم رياضة والّا علم معلوم؟
آه، بتختار من سَنة تانية، علمي والّا أدبي، وعلمي علوم والّا علمي رياضة فاهم؟
آه. لكن سَنة أولى دلوقتي بقِت كلّها كاملة يعني.
المهم بقى عايز أحكي لك ع إمم.
طيب، ماشي، يعني طيب، يعني أنت المشكلة أو ال التجربة دي أو المشكلة دي ابتدِت في أول الثانوية والّا ف بعد ما ابتدت بشوية؟ احكِ لي.
آه، آه، بتاخد فيه حاجات كتير جدًا. لأ، لأ، لأ، بدأت في تالتة ثانوي، أنا في أولى بُصّ، أنا أولى وتانية كنت آآ أنا كنت دفعة دفعة Online بقى وكده فكان الامتحانات Online فكنّا بن أنت تفاهم بقى بن مش بنذاكر دُفعتي، آه، بقط بالضبط، أنا دفعة الCovid الله ينوّر عليك، أنا دُفع
تمام، إمم. ده كان وقت Covid؟ ده كان آه، أنا أنا بصراحة يعني غيران منكم <laughs> لا صحيان بدري ولا مَدرسة و وكلّكم بتعدّوا وكده، كده ذاكرتوا ما ذاكرتوش نجحتوا صح؟
بالضبط، بالضبط. حرفيًا حرفيًا أيوه، كنّا كلّنا بنعدّي وما فيش أي حاجة، فأنا يعتبر مرّيت من تال من تالتة إعدادي لتالتة ثانوي على طول، أولى وتانية دي أنا ما مرّيتش بيهم وما أعرفش بيتكلّموا عن إيه، بالضبط، أنا كنت عايش أحلى سنتين في حياتي. بالضبط، بالضبط، أنا يعني أنت متخيّل الواحد يبقى داخل ثانوي المفروض الناس بتخوّفه، هوب يخُش أحسن سنتين في حياته، أهداهم حرفيًا ما فيش أي مسؤولية، المهم
تمام. آه. ما حسّيتش بيهم، إمم. Games بقى وخروجات وأصحابك وم آه. أ أنا أنا أنا بصراحة نزلت في الوقت ده لقيت الناس أساسًا آآ، مش عاملين احتراس من الCovid، ده هُم عاملين حفلة Covid هناك <laughs> يعني الناس كلّهم مع بعض، آه.
حرفيًا أيوه، مصر كانت آآ إمم، الشعب المصري عامةً ومصر كانوا بيتعاملوا مع الCovid بطريقة غريبة يع الكورونا ده ما عدّاش علينا لأ. <laughs>
تمام أ يا عم إحنا الشعب الوحيد اللي لمّا بييجوا يفكّوا قنبلة بنروح نتفرّج يعني عايز إيه تاني تمام، طيب، تالتة تالتة بقى آآ، لأ ما أنت ما تاخدنيش في دوكة، تالتة بقى رُحت الدراسة والّا إيه؟ أنا عايز الحكي بالضبط يعني.
بالضبط، المهم عايز أحكي بقى عن التجربة بتاعتي. <laughs> ما ت تال تالتة بقى كان لازم أبدأ دروس كتير جدًا Online وفي السناتر وفي المراكز وفي البيت، فأنت حرفيًا بقى
بس أنت ما زلت Online والّا بتروح المَدرسة؟